Oo.
Ayun, eh, siyempre napapa minsan nag-ko-conflict na rin kami ng nanay ko, ng kapatid ko, so parang, 'di ba, minsan ayaw mo naman na mapunta 'yung burden o lagi silang ano, ganiyan, ta's minsan nagtatalo pa kayo. So, dun sa babanggitin ko lang <chuckles> sa AI, so parang marami na siyang masa-suggest na p'wedeng gawin.
Oo. <laughs> Oo, mga op may mga options pa kung ano 'yung magiging solusyon mo, 'di ba, dun sa problema mo.
Oo, may mga suhestion pa.
Oo. Galing nga ng AI ngayon, 'no?
Ayun. Tama, at saka ano naman, basta responsable 'tsaka hindi ka naman magli-leak ng mga personal at pribadong impormasyon.
Pero alam mo, um, pinaka the best pa rin 'yung magre resort ka sa tao na pinagkakatiwalaan, na nandiyan palagi 'pag kailangan mo siya 'no? Ikaw ba, meron mga taong gano'n sa buhay mo?
Mm. Oo.